Esatto, esatto, senza
Non n la prima pagina così senza titolo.
<scoffs> sì, sì, sì. Ehm, lì torniamo a quel discorso, di costruire, attraverso la cultura, lettura di libri, teatro, cinema, eccetera, eccetera, quello spiri quello spirito critico, anche attraverso la scuola, attenzione non abbiamo parlato del del del ruolo scolastico, quindi dei professori e dintorni, oltre che genitoriale, eh.
Sì. Il modo giusto. Mh-mh. Sì, però credo credo che maggiormente sia opera dei genitori e dell'ambiente domestico, più che dei professori. In questo in questo punto di vista, sì.
Certo, certo. Ci sì sì, im in primis quello genitoriale, in primis. Poi quando, un si è adolescenti un po' più grandicelle, anche in senso scolastico fare degli approfondimenti come educazione civica non fanno mai male assolutamente. Ehm, illustra un po' quale potrebbe essere anche loro il lato cattivo, ehm, problematico dell'utilizzo dei social nella comunicazione.
Sì, che non fanno mai male. Sì, assolutamente. È vero, mi hai fatto mi hai fatto pensare a questo aspetto che non avevo tenuto in considerazione effettivamente. Sì.
Mh, mh, mh, mh, mh, mh. Può può starci, può starci. Ehm, perché ormai è è una è una realtà e non se ne può fare fare a meno.
Ci sta. Sì, secondo me sì. No, assolutamente no. Sono una costante delle nostre vite, ma dobbiamo saperle usare. <smacks lips> Dai, mi ha fatto piacere parlare con te di questo argomento.
Assolutamente. Saperli usare, esatta Anche a me, moltissimo, moltissimo. Io ti ringrazio davvero, ti auguro una buona giornata, ehm, alla prossima.
Mh. Sì, anche io. Ci sentiamo presto. Dai, mi ha fatto davvero ancora piacere. Cia ciao.
A presto. Ciao, ciao. Anche a me. Ciao, ciao, ciao, ciao.